Ja, ja, das verstehe ich gut, das verstehe ich gut, ja. Doch, doch. Das ist das ist aber auch, ähm, n eine Form von Resilienz, würde ich sagen. Ähm, wenn ich jetzt psychologisch darüber nachdenke, hast du dich da auch irgendwo gesagt: „So, hier ist meine Grenze, ich lasse mich nicht manipulieren, ich lasse mich nicht äh, lasse mich nicht irgendwo hin verbiegen, weil, ähm, es ist schon schwierig genug, meine meine ganze Stabilität zusammenzuhalten“, und dann, wenn da noch einer dran rumkratzt, dann bricht das alles in sich zusammen. Also, das das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, ist auch ja, wie gesagt, eigentlich ist das stark, wird aber in der Gesellschaft als schwach oder nicht kompatibel angesehen. Aber das ist eigentlich Quatsch, weil wenn jemand sagt: „So, ich habe meine Grenzen und die die möchte ich gerne, äh, respektiert wissen“, dann ist das, äh, eine ein das ist schon stark als Kind, also, muss man sagen. Das kann nicht jedes.
Nie. Mhm. Ja. Ja. Ja, danke schön, danke schön. Aber ich war halt frech dabei. Das darf m also, ich war wirklich 'n Drecksput, ne? Also
Ja, irgendwie musstest du, ja 'ne Waffe hast du ja gebraucht, ne? Du brauchtest ja irgend 'n Mittel, das man dich ernst nimmt. Und da hast du und du hast gemerkt, dass das für dich funktioniert und dann hast du dich da h hast du das wahrscheinlich verfeinert mit der Zeit.
Ja, das stimmt. Richtig, richtig. Also, es gab wirklich Situationen, da hat da habe ich natürlich Mist gebaut in der Klasse. Ich weiß noch, wie heu im Biounterricht irgendetwa und wir hatten 'ne richtig strenge Biole Biologielehrerin. Und dann hat die gesagt: „Simonetta, jetzt raus!“ Und ich war auf 'ner Privatschule, ne?
Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm, mhm.
„Simonetta raus!“ und ich guckte die so an. Ich so: „Nein.“ Die so: „Simonetta, geh jetzt raus.“ Ich, so: „Nein, ich zahle dich dafür, dass du mir was beibringst.“ Also, ich war wirklich
Ja. Ha da hast du dir 'n, äh, schönen Namen ausgedacht in diesem fiktiven Beispiel? Ja. <clears throat> Alles gut. <chuckles> Alles gut.
<laughs> Das dürfen wir doch noch?
Ja, ist das okay? Okay, okay. okay. Okay, okay, ich habe Angst gekriegt. Alles gut.
Ja, ja, Vornamen dürfen wir. <giggles> Nein, nein, Vornamen dürfen wir.
Oh. Ich habe manchmal das Gefühl, ich darf nicht mal „Ich“ sagen. <laughs>
Äh. Ja, manchmal manchmal ist das echt hart, ja. Nein, nein, alles gut. Und ich war dann halt auch einfach so, dass ich dann, äh, wie du sagst, diese Resisilienz an den Tag gebracht habe und habe gesagt: „Nein, wenn du mich halt einfach nicht in den Griff kriegst, weil dein Unterricht langweilig ist, äh, und ich dich aber dafür zahle, also, meine Eltern, ne, äh, dass du mir was beibringst, äh, zum Teufel werde ich hier rausgehen. Komm mit mir klar, als Lehrer.“
<giggles> Entschuldigung, dann habe ich wollte ich dich nicht unterbrechen. Ja. Ja. Genau. Ja, richtig.